Alam mo, ah, ngayon lang ako na nagkaroon ng mga puna pero dun pa sa mga taong hindi ko naman kaano-ano. Yung masasabi ko mga hilaw na kapamilya kasi alam mo yung partner ko hindi ko pa naman talaga asawa, live-in partner, ah, live-in lang kami may anak lang kami hindi kami kasal. So ganito yung, ah, unang-una yung magulang niya yung mama niya kasi ...pinuna ako sa pagbili-bili ng mga damit at gamit na anak ko. Pinagsabihan niya ako na, ganito pagkakasabi niya, sabi niya
Hmm. <chuckles> Oo. Oo, oo. Hmm. Mm.
Huwag daw akong masyadong bili nang bili ng mga damit kasi lilitan lang daw ayun, so ako naman parang nainis ako, kasi bakit pati yun pak pakialaman eh, anak ko naman yun tapos feeling ko hindi naman sa inaano ko ah, feeling ko lang nai ah, baka galit sila o naiinis sila kasi imbes sa kanila ibigay yung pera ng partner ko eh, napupunta sa akin kasi ang alam ko, ayaw sa'kin ng pamilya ng partner ko, ayun. Tapos, so sabi ko naman, ganito kinausap ko naman ng maayos yung mama niya sabi ko, "Ah, tita ganito po kasi yun, ah, bago po ako bumili ng mga gamit o damit ng anak ko eh, nagpapaalam ako sa anak niyo"
Hmm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo, mm. Okey. Hmm.
"at pumapayag naman po siya at binibigyan niya ako ng pera pambili kasi nakikita niya naman po na yung mga damit niya ay medyo maiksi na," sabi kong gano'n, hindi siya nagsalita.
Mm. Oo.
Parang nais pa siya kasi napagsabihan ko siya kasi akala siguro nila nilulustay ko ang pera ng anak nila.
Oh, oo mahirap nga 'yong gano'n ano, pero sige po, ano?
Pero Meron pa ngang time na 'yong bunso niyang kapatid ikinuwento ako na panay raw iyong pag-shopping shopee-shopee ko. Kasi na na-timing niya lang talaga no'ng no'ng pumunta siya do'n sa dati naming tinitirahan na-timingan niya lang talaga na may dumating na malaking parcel sa'kin na laruan para sa anak ko. <inhales> Hindi ko naman alam na pati ba 'yon eh, issue nakarating ng ano, nakarating ng Pasig ang kuwento. Alam ba kung paano ko nalaman? kasi 'yong pinagkuwentuhan niya kinausap ako, <swallows> sabi sa'kin
Hmm. Mhm. Hmm. Hmm. Hmm. Mhm. Hmm.
"Sabi daw, panay daw ang Shopee mo kaya wala ka naiipon," sabi ba naman na gano'n. So sabi ko ganito pina pinaano ko, ah, parang, ah, pinaliwanag ko 'yong side ko sabi ko, "Ah, pinaalam ko yan sa partner ko kung pwede akong bumili niyan kasi para may libangan <inhales> 'yong anak namin at hindi panay TV o cellphone."
Oo. Mm.
Kaya ayon, eh nakita siya kasi 'yong nag-receive no'ng parcel, 'yong kapatid na babae 'yong bunso nakita niya 'yong a ano presyo nasa 1500 eh, eh, no'ng time na 'yon wala siyang wala pa siyang work pala kaya palagi siya nakatambay do'n sa amin. Kaya may nasabi siya.
Oo, hmm. Mm.
So, ayun.
Oh. Mm.
Yun yung kinainis ko talaga.
Mm. Pero yun nga, yung bas base nga diyan sa mga kinukwento mo medyo na negatibo nga talaga yung mga gin mga puna nila sa'yo 'no. Pero ayun harap-harapan nila sinasabi sa'yo or naririnig mo nalang bigla na sinabi sa ganito, kanino man yun tapos nakakarating nalang sa'yo?
Ah, bale ano, um, wala akong ginagawa sa kanila, um, parang hinahayaan ko na lang, gano'n.
Ah, bale parang nariri yung ano yung mga sinasabi nila sa'yong mga comments na yun, yung mga parang nilulustay mo daw yung pera. Ano yun, harap-harapan sinasabi sa'yo?
Ah, hindi. Um, may nagkukwento lang sa'kin, at minsan yung pinagkukuwentuhan nila, parang inaano ako, alam mo yung parang pinaprangka ako.
Hmm. Eh, yung nagkukuwento sa is sino yun? Kaano-ano niyo yun?
Yung ganun. Pin pinsan. Pinsan ng nila.
Pinsan mo or pinsan nung asawa mo?
Pinsan ng asaw ah, partner ko.
Ah, pinsan ng partner mo. So ay yun ba is ano, sa ti sa tingin mo ba is katiwa-tiwala din ba yun?
Ay oo, kasi minsan na rin siyang siniraan nung kapatid ng ano partner ko.
Ah, so parang hindi sila good terms din nung mga, ah, family ng partner mo?
Oo. Oo, hindi. Kaya ayun, parang ang hirap 'no, ang hirap pakisama ng mga taong ganyan.
Hmm. Pero Oo nga eh, parang ano, nakaka ang ang bigat sa pakiramdam kapag ganyan yung mga tao sa paligid mo yung parang ...pilit kang hinihila pababa. Ikaw gusto mong umayos ka, alam mo yun yung parang nega negative ang ano, puna sa'yo lagi. Pero ito, um, na-try mo na ba silang mismo yung magula di ba sa yung kanina yung kuwinento mong una is yung ano mama naman ng partner mo. Nakau nakausap mo siya personally 'no?
Totoo. Oo. Personal, oo. Kasi isa rin yun eh, um, parang ano, parang same sila ng attitude nung, ah, kapatid na bunso ng partner ko.
Hmm. Ah, so, iisang bubong lang ba kayo nakatira?
Um, bale hindi naman dati, hindi na hindi talaga kasi, ah, yung mama niya pumupunta lang do'n, bumibisita. Kahit yung kapatid niyang babae bumibisita lang dun sa apartment na dati naming pinag, ah, ah, tinitirahan.
Hmm. Oh, so, parang minsan-minsan lang pala. So, kaya maganda din talaga na wala kayo sa poder nila kasi, ah, how much more kapa nandiyan na nga kayo, nakalayo na nga kayo, eh, ini-issue pa lalo na siguro 'pag nandun kayo nakatira sa iisang bubong mas mahirap yung sa sitwasyon mo, sa part mo oo. Pero good thing na andun kayo wala pala kayo sa poder nila. Pero ito naiisip ko lang, ah, para ano, at least, ah, masabi mo sa kanila ng maayos. Kasi parang hindi naman nila tinatanggap, eh, kahit paano yu 'di ba sabi mo in a good way mo naman kinausap yung nanay nung partner mo, 'di ba?
Mas mahirap, totoo. Oo naman. Hindi naman ako yung parang magagalit agad sa puna, hindi. Maayos akong makipag-usap, may respeto pa din. Pero siyempre, tao lang din ako, ah, may limitasyon din. Kaya gusto ko sana magpatulong sa'yo kung paano ako makikipag-usap ng mahinahon sa negatibong mga puna, ayun.
Mm. Mm. Mm, oo nga, iyon nga. Mahirap nga 'yong sitwasyon na yun, pero I think, ah, ang para hindi masyado siyempre kapag at the peak of emotion ka din hindi mo rin kasi di kahit sabihin mo ngayon na yu yung kwento mo nga is parang okey naman yung pagkakasabi mo, malay mo yung dating naman sa m mama ng partner mo is parang may ano, may alam mo yun, yung parang may ...ma-iinis din sa part mo. Siguro, hindi mo lang siya na ano, napansin sa pagkakasabi mo. Baka naramdaman din yun ng ano mo nung mother nung ano mo. Parang ano lang, ah, um, haka ano ko lang, speculation ko. Baka kaya lalo siya lalo siyang nainis. Ang mapapayo ko sa'yo, I think, um, wag, ah, wag mo na lang muna silang rektahin na kwe na kausapin kung saka-sakaling may mga narinig kang ganyan na mga issue. Parang ano muna, i-let go mo nalang muna, ipalampas mo na lang muna as long as hindi naman kayo naaapektuhan para hindi kayo nagkakasakitan ng mga salita.
Hmm, okey, yung parang hayaan ko na lang ba sila, ah, pumuna nang pumuna. Yung parang i-ignore ko na lang, para wala nilang ano, para mas lalong hindi ako magawan pa ng kwento 'no. Kasi
Oo. Oo, at least yun hindi na nila madadagdag-bawas. Kasi, kapag in case na, 'di ba yung sabi mo nga kanina yung nakausap mo yung mo yung mother ng partner mo parang negative effect sa kanya. So baka mamaya, ang pagkakakwento na niyan sa ibang tao, lalo na sa mga nasa pa pa lalong angkan ng mga ano mo, ng mga ka ka ng partner mo, masisiraan ka pa. So parang, para sakin, mas maganda nalang na maging silent ka nalang, at at least nandiyan naman kayo sa ano niyo, sa sarili niyo namang bahay. As long as hindi naman nila kayo sinasaktan, or na naapakan, ay hayaan mo nalang kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kasi, at the end of the day, alam mo naman kung ano yung totoo. Oh, wu wala ka namang kailangang ipatunayan sa kanila kasi, ang kailangan mong patunayan or yung kailangan mong i-please, is your family mo lang naman, yung anak mo, yung partner mo. At least yun tahimik kayo namumuhay.
Sabagay Ay oo, ngayon tahimik na talaga kami kasi bumukod na rin talaga kami. Ayoko na rin talaga kasing ano alam mo yun, ayoko ng tiisin yung mga maling trato nila sa akin saka hindi ko kaya ng makarinig na kung ano-anong mga ginagawang kuwento sa akin, mga paninira ayun, kasi siyempre tao lang din ako, marunong din akong mas agad di ba? Naubos din yung kabaitan ng isang tao kapag sumosobra na talaga, di ba?
Mm. Yes, totoo Oo, lahat naman ng tao oo gano'n naman talaga, so mas mabuti nga 'yong gano'n at least wala silang masasabi sa'yo 'yong ay tahimik lang naman 'yong kasi siyempre kapag 'di ba sabi nga the more na mas tahimik ang isang tao kapag pinupuna, mas lalong lalong parang maiinis, hindi naman sa iniinis iniinis mo sila at mas maano nila na parang wala silang maisip na ibabato pa sa'yo kasi wala silang alam tungkol sa'yo eh.
Oo. Tama, tama ka diyan kaya alam mo sobrang temple ako naka nakabukod na kami alam mo 'yon, meron na akong peace of mind, hindi na ako hagard tingnan, hindi na ako nagpapa ah, alam mo ba simula nung lumipat kami no June June hanggang ngayong December never ako nagpa-check-up na kasi palagi na akong walang sakit at sobrang thankful ako no'n kasi no'ong nandoon ako halos every month may sakit ako dahil sa stress dahil sa mga naririnig
Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm nakakaano nakaano nga feel ko nga na sobrang stressful yung family nung partner mo no pero yung partner mo ano bang naano niya, ang comment niya pag sinasabi mo sa kanya na ganun yung trato sa'yo ng pamilya niya?
Toto Hindi siya kumikibo, pero nung time na parang, ah, napatunayan ko sa kanya na ganun nga yung trato sa'kin, siya yung nagalit talaga. Galit na galit talaga siya.
Nagalit siya sa family niya?
Oo.
Hmm. So, yun naman pala. At least hindi naman pala niya parang pinagtatakpan pa niya kasi may mga gano'n, eh. May mga ganong kuwento 'di ba na parang minsan kahit, ah, nasasaktan na 'yong partner mo tapos yung yung mismong partner yung pamilya kunyari ng partner mo is sinasaktan ka tapos yung partner mo walang pakialam, 'yon ang masakit lalo. Pero at least 'yan, 'yon naman pala, 'yong partner mo naman pala, eh, suportado naman pala sa'yo. So, yun naman ang importante do'n kasi kayo naman ang magsasama.
Actually dun mismo sa Totoo, kaya ayun. Ah, maraming-maraming salamat, ah, sa pakikinig sa aking kuwento at sa aking problema at salamat din sa pagbigay sa akin ng mga, ah, mga payo na sobrang makakatulong sa akin, ayun.
Oo, walang anuman at natutuwa din ako kasi lumapit ka sa'kin at humingi ka ng tulong at hindi mo siya kinimkim ng sa'yo lang. Mas maganda na inilalabas mo 'yan at kung may kailangan ka pa, huwag kang magi mahiyang lumapit. Paalam.
Paal